Sim, mas aí o buraco é mais embaixo na vida professor, porque eu não sou paga na nesse horário de almoço, eu sou só paga pelas que eu dou.
É, imaginei. Ah, você também não apaga no sábado e domingo?
Não, é, isso é verdade.
<laughs> Tá vendo? <chuckles>
Aham.
Tu já tá ali, né, tanto tô ali, não sou paga, porém, né poderia dar uma adiantadinha. Não digo de usar toda essa sua pausa, mas tipo, vou pegar 15 minutos, vou ver começar a ter uma ideia, aí tu escreve um pedaço, no outro dia um outro pedaço, pra você ter mais tempo pra você no sábado e domingo, porque realmente é injusto, né, que você tenha que chegar no seu dia de folga e ter que trabalhar.
Uhum. Sim. Uhum. Ah, é. Concordo simplesmente.
Sua casa se torna trabalho, né, é péssimo isso.
Não, é é, eu tenho uma rotina que é só trabalho quase que tempo todo, né. Então, faz sentido o que você falou. Eh, talvez eu não, eu não v vou fazer todos os dias que eu estou na na escola, mas eu posso fazer, sei lá, toda segunda, quarta e sexta eu pego e dou uma olhada, sabe, o que que eu posso começar a preparar. Eu acho que isso é melhor até pra não me sentir meio que, hã, obrigada a preparar tudo em todos os meus hora horários disponíveis. É uma boa ideia, eu gostei, é.
Uhum. Exato. Uhum. Isso. Exato. É, aí tu vai chegar no domingo, eu tenho certeza que domingo você vai ter totalmente livre, você não vai ter essa preocupação de sábado e domingo perdido, "Nossa, eu não posso fazer nada com a minha vida porque eu tenho que trabalhar 24 horas ao dia." Não, você vai ter o domingo seu livre, eu tenho certeza.
Ah, é, e eu preciso, eu preciso
É só às vezes, né o É é Todo mundo precisa, né, daquele momento pra sentar e falar: "Vou fazer várias nadas". Nossa, que ótimo. <laughs>
Aham, exatamente. Exatamente, e assim
Ou até Sim, fala Não, eu ia te falar, até também se você quiser: "Ai, eu não quero fazer a pausa pra trabalhar, né, na escola", porque não levar o seu crochê com você?
Pode falar. Não, não, pode falar. É, eu só preciso levar talvez uma bolsa maior. Preciso com talvez comprar, porque as minhas bolsas são meio pequenas, já carregam muita coisa, mas se eu comprar uma bolsa maior, dá super pra levar também, porque o crochê esse projeto que eu tô fazendo no crochê, que é uma saia de praia, né, é é é pra ser bem longa, quase no no pé, um pouquinho antes do pé, ali no meio da canela. E aí ele tá m, meio "luqui", né, tá meio "gordinho", pra colocar na bolsa que eu tenho agora, mas eu já tô querendo comprar uma bolsa maior mesmo, não seria só por conta do crochê, né, e aí eu consigo levar e fazer.
É. Uhum. É. Uhum. Sim. Aham. Olha dis Aham.

É isso. E após esse projeto, você já tem alguma coisa em mente ou foca somente nele e vamo ver no que dá depois?
Pois Olha, eu já pas já eu uso o Pinterest, né, para bom, para passar o tempo, é o seria uma outra rede social para mim. E ele pois é, e ele te recomenda assim certos certas receitas a se seguir e eu já salvei umas 3, 4, mas nada assim muito concreto, que eu, tipo assim, eu realmente vou fazer essa receita aqui quando eu terminar a saia. Ainda tô ali procurando, porque nenhuma fo nen nenhuma falou comigo mesmo assim, sabe. Tipo: "Ah, eu tenho que fazer essa, realmente eu gostei muito dessa." Então
Hum. Sim, sim, sim. Sim. Aham. Ah, "receita" que você diz em si é, tipo, projeto de de crochê ou receita de comida? Ah, tá!
Isso! Não, é que a gente chama de receita. Receita é tipo, é o passo a passo que a pessoa que criou a peça, hã, ou dá ou vende para gente. Aí no
Ó. Sim. Acabou de me ensinar uma coisa nova.
Pois é, eh, no mundo do crocheteira a gente chama crocheteira e se eu não me engano de tricô A gente chama de receita.
Olha, ótimo, gostei de descobrir isso. Eu fiquei super na dúvida quando você falou. Eu falei: "Ué, receita, gente? Calma aí." <laughs> Exatamente. Que bom que eu perguntei, porque ao menos agora eu sei, né. Se eu conversar com outro crocheteiro, eu falar: "E aí, qual é a sua receita, meu amor? Qual é a receita do momento?" <laughs>
Não é? Será que ela tá falando de outra coisa? <laughs> Mudou o assunto do nada. Sim. Pois é, ela pode até ficar impressionada: "Uau, alguém que não sabe ni quase nada de crochê sabe como é que fala?"
Ó! Tá vendo? <laughs>
Com certeza. Olha, muito obrigada por me escutar. Muito obrigada pelo conselho que você me deu. Eu realmente vou tentar seguir de usar esse meu tempinho para fazer o crochê ou para planejar as minhas aulas.
Imagina, foi um prazer. Eu tenho certeza que com um pouquinho de organização você vai conseguir terminar essa sua saia.

Exatamente, já seria uma ótima desculpa, está vendo: "Ah, preciso da bolsa nova". <chuckles>
Exatamente. U uma razão, das quais eu já tenho, para comprar uma bolsa nova.
<laughs> Está vendo? E aí se você sentir, né, que aquela a 1ª opinião que eu te dei, a 1ª sugestão que eu te dei é muito pesada, "Nossa, eu preciso desligar do trabalho durante essa pausa", o hobby criativo entrando nesse meio, né, já te desestressa, já te tira daquela rotina de só trabalho, e aí, tá: "Não adiantei o trabalho da escola porém, ó, estou fazendo meu hobby".
Uhum. Aham. Sim, sim, eu estava pensando assim. Eu gostei da sua ideia inicial, realmente, de de usar aquele aquele aquele tempinho, uma parte daquele tempinho, hã, de pausa que eu tenho, em um um período de aula e outro, para adiantar, né, a minha carga de trabalho. Eh, eu só não acho que será viável eu é porque eu me conheço bem, né, eu sei que que funciona e que que não funciona. Não seria viável fazer todos os dias, mas aquilo que eu falei, eu pego, sei lá, 3 dias, eu faço isso e nos outros 2 dias eu levo o meu crochê e eu faço. Eu acho que super combina essa e esses 2 conselhos seu que que você me deu e eu sei, ti achei realmente genial, porque eu sei que vai funcionar.
Uhum. Isso. Uhum. Exato. Uhum. Tá vendo? Ai, que bom. Aí eu fico feliz, viu, porque ao menos você vai conseguir achar um equilíbrio, né. Vai conseguir desestressar, porque o o assunto do hobby criativo é isso, né, tirar aquela carga pesada que a gente a pessoa tem na cabeça de nossa, só pensar no trabalho, coisas que eu tenho que fazer em casa, "Ai, meu almoço, o que eu não fiz almoço, o que que vou comer, eu quero alguma coisa rápida". Não. Você ali, você vai desconectar todo esse estresse, todo esse problema e vai focar ali teu projetinho, porque verão daqui a pouco chega, essa saia tem que estar pronta, né.
Pois é. Eu quero que esteja pronta sim, eu quero viajar e estar pronta, e eu usar.

Olha, esse é um problema que muita gente tem, né, cara.
Sim.
Equilíbrio é difícil, então, vamos lá, quantas horas você trabalha por dia?
Vamos lá. Tá, eh, na minha concepção, é muita, porque eu sou professora de inglês, então, <clicks tongue> eu acordo bem cedinho na manhã, acordo 6h, 6h30 no mais tardar, e vou para a escola, demoro um pouquinho para chegar, chego lá 8, e aí eu fico das 8 até às 16h.
<chuckles> Ok. Uhum. Tá. Ok, o dia todo.
A escola, o dia todo. E aí eu chego em casa, eu não quero fazer nada além de descansar, sabe, comer eu faço eu nem preparo, assim, uma comida do zero, sabe. Eu como um um pãozinho ou, sei lá, uma um pepino com ou uma pastinha, sento e vou assistir televisão, sabe, porque eu estou muito cansada.
Uhum. Sim. Está cansada mentalmente, né, não quer ter mais trabalho quando chega em casa.
Exatamente. E aí eu assisto essa televisão, a única coisa que eu faço de realmente de lazer, mas que não é criativo, né?
<laughs>
Não é, você fica morgando, ali, assistindo televisão, você você não exato, você não pensa, e é isso que eu realmente quero, ali, hã, no início, quando eu chego em casa. Mas eu eu não queria que fosse o dia inteiro, assim, sabe. Porque eu assisto muita TV, aí depois, logo antes de dormir, eu dou uma olhada no que que eu vou ensinar no dia seguinte, o que que eu já preparei no final de semana, né, porque uso o meu final de semana para para fazer plano de aula, e eu vou dormir.
Exato, é hipnótico. Aham. Sim. Uhum. Isso é uma coisa que ninguém põe em conta, né, da vida do professor? Porque você é pago por 8 horas, mas você, sábado e domingo, está ali, ó, <chuckles> trabalhando.
Exato. E não sou paga por isso, não corresponde, com pois é.
Uhum, isso é péssimo. E aí, o que que você gostaria de fazer, como um hobby criativo?
Então, eu já tenho um hobby que eu considero que não, é é criativo, eu faço crochê.
Ótimo.
Isso, e, assim, mas eu não consigo avançar muito nele, eu estou no nível básico, há, quase uns 2 anos, porque o meu trabalho não me permite, né, e com aquilo que eu falei, né, isso essa rotina de querer sentar e descansar e e não pensar já está acontecendo há uns 2 anos já. E aí eu raramente pego o trabalho de crochê, eu não consigo avançar, eu continuo no nível iniciante, e aí, isso me deixa meio chateada, porque eu vejo na internet, né, várias pessoas fazendo crochê, vários projetos no novos, né, e eu estou ali estagnada no meu projeto, o último projeto que eu peguei eu estou nele há desde maio desse ano?
Hum. Nos Uhum. Isso. Uhum. Nossa, há, bastante tempo. E você não conseguiu terminar? Qual é esse projeto?
Uhum.